Ouais, si, si m j'ai trouvé une petite épicerie un peu de luxe, en fait, c'est un supermarché, heu, un peu, heu, huppé et tout et en en fait, ils ramènent des produits d'Italie et de France et l'été, ils ramènent des belles, heu, tomates cœur de bœuf. Une fois, j'en ai acheté, alors, heu, bon, elles, c'est c'est pas les meilleures encore mais ça faisait plaisir mais après, j'ai payé 15 € 3 tomates, tu vois? Donc, heu, en fait, si tu veux, d'être attaché à ce point-là, à ces produits du sud de la France, ben, ça ça cou c'est c'est un gros budget. Ouais, voilà, il faut que je travaille plus pour pouvoir me le permettre. <laughs>
N ouais. D'accord. Mmh mh. Mmh. Ah oui, ah oui. <chuckles> Ouais. Ça te coûte cher en Allemagne! <laughs> <laughs> C'est ça, heu, ah! C'est trop, trop, trop marrant mais en même temps, voilà, c'est ça. Tu es parti en Allemagne, retourne dans le sud, non, je rigole! <chuckles>
Mais oui! Non, mais c'est vrai, c'est juste, à chaque fois je me dis: «Mais tu fais tout ça pour ça? Mais pourquoi, pourquoi tu es là? C'est quoi l'intérêt? Il fait pas beau, les produits sont pas bons!» en fait, si tu veux, quand je me suis installée, heu, j'étais plus jeune, je me rendais pas compte que c'était si important, heu, la la nourriture et la cuisine, heu, avec laquelle j'ai grandi et plus le temps passe et plus ça devient très central donc, en effet, je pense que c'est une des raisons qui me ferait retourner dans le sud de la France, par exemple.
<laughs> Ah. Oui. D'accord. Ah oui, oui, oui, bah, déjà rien que le soleil, non, ça te manque pas?
Mmh. Déjà, c'est dur, en fait, tu peux, heu, parce que je te tu te doutes, il y a il y a d'autres avantages, hein, à vivre en Allemagne, j'y suis j'y suis pas pour rien mais hem, mais c'est vrai que, ben, au bout d'un moment, en fait, tu veux aller sur des choses simples et heu et un bon repas que tu partages avec tes amis, ta famille, heu, un peu de soleil, eh ben, mmh, ça fait tout en fait, hein.
Non, voilà. Ah oui. Oui. Mmh mh. Oui, c'est ça, exactement et et voilà, heu, nous, on a besoin de soleil et puis, heu heu, les, heu, les légumes aussi. <laughs>
Oui, on est comme eux, heu, c'est vrai, mmh. Au bout d'un moment, tu te rends compte que ça ça forge ta personnalité aussi, tu vois, moi, je suis très, heu, exubérante, je parle avec les mains, heu, j'aime les parfums sucrés, heu et je sais pas, des fois, je me dis, bah, ça a dû forcément m'influencer ce que j'ai mangé, tu vois? Ces odeurs-là ont dû, heu, créer une sorte d'esthétique ou d'identité, heu, sensorielle chez moi, je pense.
Ouais, c'est ça. Oui. Ah. Ouais. Oui, bien sûr, bien sûr, ça fait partie de de ton histoire de c'est ancré! Mmh mh. C'est ça et hem et du coup, heu, par curiosité, heu, vous quel est le plat, heu, de ta région en Allemagne, heu, qui se fait beaucoup?
<chuckles> Exactement.

Alors non, malheureusement, <chuckles> non, justement, mais c'est ça qui est fou. Parce que tu vois? Normalement, tu gardes la la la cuisine de ta région parce que ça colle aussi, hein, avec la météo, heu, avec ta façon de vivre, mais heu, mais la Méditerranée, une fois qu'elle te pénètre dans la peau et dans le palais, tu peux pas la quitter, donc heu, on va dire que j'ai j'ai gardé des ingrédients de base, que je trimballe partout, quoi.
Ouais. <chuckles> Oui, tout à fait. Mmh. <chuckles> C'est ça. Mmh mh. Comme quoi par exemple? <chuckles>
Ben, l'huile d'olive, déjà, ça, forcément, j'en mets j'en j'en mets pas partout. C'est sûr, si je fais une blanquette de veau, je vais pas mettre, hem, de l'huile d'olive
Ah, forcément. <chuckles> Tant qu'à l'huile d'olive. <chuckles>
mais heu, mais c'est vrai que si j'en ai pas, mmh, tu vois? Là, moi je vis en Allemagne en ce moment et heu, en et pour le coup c'est pas le pays de l'olive, non du tout, et alors, ils ont plein d'huiles très sympas, hein, c'est pas le problème, mais heu, il y a pas d'olivier parce qu'il y a pas de soleil, mais du coup, je suis folle. Je peux faire toute la ville et payer 30 € une bouteille d'huile d'olive.
Ah, ah, oui, ça a rien à voir. <chuckles> Mmh. Ah. Mmh. Ah. Ah, pour ah là là, ah oui, beh, oui, comme, heu, tu es du coup, ça coûte beaucoup plus cher, heu heu, là-bas? <chuckles>
Alors, c'est un budget, c'est surtout une aventure, parce que, du coup, tu trouves des astuces, tu vois? Pour, heu, récupérer de la bonne huile d'olive. Parce qu'en fait, heu, ici, vu qu'ils ont pas la culture, ben, tu trouves pas beaucoup de variétés, et puis c'est pas la meilleure
D'accord.
donc heu, tu trouves des astuces, heu, par exemple, tu as quelqu'un qui part à l'étranger, tu lui dis: «Tu ramènes un bidon avec toi», quoi
Beh, oui. <laughs>
hem, sinon tu te les fais livrer d'Italie, heu, enfin bon, c'est, heu, c'est vraiment une obsession, quoi. <chuckles> Donc tu vois? Que ça m'influence énormément.
Ouais. Heu, d'accord. Ah ouais, bah je comprends, heu, c'est c'est important et heu, c'est dommage pour les Allemands d'ailleurs, heu, il faudrait qu'ils se mettent, heu heu, qu'ils goûtent. Tu leur as fait goûter, heu, ta cuisine à l'huile d'olive aux allemands et qu'est-ce qu'ils en disent?
Ouais, bah, ils adorent, hein. Bah, d'ailleurs, hem, après les Allemands, tu sais, ils partent beaucoup en vacances en Italie, en Espagne, heu, ils ont même des résidences secondaires là-bas, donc non, non, i i ils reconnaissent, c'est vrai que c'est très bon, mais heu, c'est qu'ils ont plus grandi avec le beurre parce que après ça fait sens, hein. Il fait froid ici, tu vois? Alors, heu, tu as envie de mettre beaucoup de gras dans ta nourriture pour tenir le coup, quoi. <chuckles>
Mmh. Ah. Hein. Hein oui. N ah, oui. Oui. N oui c'est vrai, <chuckles> c'est vrai, je suis d'accord. <laughs> Heu, ouais, c'est chouette, et du coup, à part l'huile d'olive, est-ce que tu as, heu, d'autres choses, des ingrédients fétiches, heu, que que tu mets presque partout ou heu, tu vois? <chuckles>
Ouais, alors je suis un peu gênée, mais c'est vrai que je mets beaucoup de tomates, hem, enfin, je dis que je suis gênée parce que, bah, il y a une saison pour les tomates <chuckles> et c'est vrai que je la respecte plus du tout, heu.
C'est vrai? Mais heu, tu trouves pas que, heu, justement pendant la saison des tomates, est-ce que tu as déjà goûté les tomates du jardin, par exemple?

Oui, mais quand j'étais, heu, plus jeune parce que, heu, moi, j'ai beaucoup vécu en Méditerranée. Heu, mais en fait, avant, heu, j'ai grandi en Ardèche.
Mmh mh. D'accord.
Donc heu, c'est c'est entre vraiment le sud et le nord, l'Ardèche, mais par contre, heu, je me souviens des 1res tomates du jardin de ma voisine qui avait un potager. Waouh, j'ai cru j'allais en pleurer. Je me dis «Mais c'est trop bon!» en fait, c'est sucré. Pourquoi c'est un fruit, quoi?
Mmh. Ah bah oui, <laughs> mais voilà. <chuckles> Bah, c'est ça et puis, en plus, heu, c'est nourrissant. Heu, que les tomates du commerce, elles ne sont pas du tout nourrissantes, elles ont pas de goût, elles sont et heu, du coup, ça te démotive pas quand même pour, heu, pour mettre de la tomate partout? <chuckles>
Ouais. Ben, ça, si un petit peu. Je t'avoue que des fois, heu, je hier, j'ai fait quoi? J on on avec une amie, on a fait des tacos, heu, mexicains et puis, on a fait, heu, une petite sauce que qui s'appelle pico de gallo, et dedans donc tu mets des petites tomates coupées en dés, hem, de la coriandre et du et de l'oignon, et elle prend une tomate, heu, je lui dis: «Mais repose moi ça, c'est pas une tomate, elle est verte», mais elle est pas verte, heu, volontairement, tu vois? Mais je dis: «Mais on laisse tomber la recette, sinon on fait pas». <laughs> Et après on était triste donc heu, on s'est rabattues sur des tomates cerises, heu, qui sont, quoi qu'il arrive, sucrées, mais tu vois, tu feintes, quoi.
Mmh mh, n ouais. Mmh, d'accord. Mmh, d'accord. Ah ouais, bah. <chuckles> Oh oui oui, mmh. <laughs> Mmh. N ouais, tout à fait. Après, ça existe, hein, les tomates vertes, heu, les grün, heu, on les appelle je sais plus comment. Heu, mais bon, n oui, tout à fait. Les tomates vertes, tomates noires, heu, tomates rouges, heu, après, celle-là, elle était peut-être pas assez, heu, heu, mûre. Oui. <laughs>
Voui. Ouais, c'est vrai. Oui mais c'était pas une ancienne variété et <chuckles> elle était pas mûre celle là. <laughs> Il y avait ni eau, ni sucre, ni rien du tout. Elle avait jamais vu le soleil, la pauvre petite, tu vois? Du coup, tu vois, la la cuisine, heu, de ma région aussi, ce qui ce qu'elle fait, elle me rend un peu prétentieuse, donc heu, ça passe pas toujours quand je critique les tomates ici. <laughs>
<laughs> Oh la pauvre, heu, oui. <laughs> C'est pas de la prétention, c'est c'est du réalisme. Non? <laughs> C'est c'est, voilà, c'est factuel. <chuckles> Donc heu, non non, je comprends très, très bien. Heu, mais heu, oui, c'est vrai que les tomates du jardin, bah et heu, il y a pas d'épicerie où il y a encore, heu, bah, c'est vrai que c'est plus la saison, mais heu, hem, où tu peux trouver en saison en Allemagne, heu, des épiceries avec des vraies tomates, heu, heu, pas, heu, industrielles? <chuckles>
Exactement, mais c'est ce que je dis. <laughs>